आपको नहीं लगता ऐसा?
हाँ। मुझे मैं कुछ बोलूँ इस पे मतलब ऐसा मतलब कि मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, तो कोविड के पहले तक मैं भी करता था जॉब। अ, तो मेरी ब मेरा भी ऐसा था लेकिन मैं कभी ऐसे जगह जॉब नहीं कर पाया जहाँ पर, बहुत ज़्यादा बंधन हो मतलब बंधन कि आपको ये करना है, टाइम पर वो करना है। तो मैं जो भी जहाँ पर जॉब करता था वो अ, बेसिकली एक तरीके से मेरे फ्रेंड थे, उन्हीं की कंपनी थी। तो वो कभी मुझ पर दबाव नहीं बनाते थे वहाँ पर मैं अ, बहुत आराम से जाता था मतलब जैसे ऑफ़िस की टाइमिंग 9 बजे, तो हो सकता है मैं 10 बजे तक जाऊँ, मुझे कोई चिंता नहीं रहती थी। और हाँ, हाँ, तो और लेकिन ये होता था कि फिर मैं ऑफ़िस में रुकता भी मैं रात तक था, हो सकता है मैं ऑफ़िस में ही रुका रहूँ जिस दिन इच्छा है मेरी। और तो बहुत ही मतलब वो भले मेरे लिए 9 टू 5 वाली जॉब थी लेकिन अ, वो जो आपने बात बोली ना वो वाली कि एक टाइम बना रहता है, तो उस वक़्त मेरे साथ वैसा होता था। अगर मुझे अ, जैसे कि उम, 9:15 की मेट्रो पकड़नी है, तो मैं अक्सर 9:15 वाली मेट्रो ही पकड़ता था और मुझे सेम लोग दिखते थे उस मेट्रो में। <chuckles> तो
बोलिए, हाँ बताइए ना। हाँ। जी, जी, जी। जी। अच्छा। अच्छा। जी, जी, जी। अच्छा। जी। सही बोल रहे हो, हाँ। सी सही बोल रहे हो मेरे साथ भी ऐसे होता था, जी।